Tá, então você tem um um um companheiro, tem um namorado, tal que e, eh, ele fica bastante tempo contigo, como é que é?
Sim. Sim, a gente mora junto. É, a gente mora junto, eu trabalho de home office e e ele trabalha no escritório, mas a gente tem divisões eh, isso. A gente tem divisões de de tarefas em casa, eh, independente, né. Isso. Exato.
Ou vocês trabalham Tá. Ah, tá bom. OK. Beleza. Tá, ó, isso é ótimo. Isso é muito bom, OK. Se funciona isso, já já ajuda bastante. Então, você trabalha, eh, em em em home office, então de ca você trabalha você trabalha quanto tempo, mais ou menos, por dia? As 8 horas tradicionais ou acaba expandindo um pouco mais?
Isso. Não, é um pouco menos do que as 8 horas tradicionais. São umas 6 a 7 horas, eh eh, diárias de trabalho. Eh, e aí eu consigo intercalar isso com as obrigações de casa também, né, tanto da parte da limpeza, quanto d da questão de ter alguma manutenção a eh, pra comida também, eh, pra de alimentação. Eh, mas eu sinto que, eh, o meu tempo, ele poderia ser mais utilizado em di mas, assim, são todos os dias que eu tô fazendo faxina, então, às vezes, tem um horário um pouco livre
Tá. Sim. Tá. Ah. Tá, Ok. Aham. Claro, é, eu imagino. E você e e o s e o seu companheiro te ajuda também, certo? Então, vocês conseguem dividir isso de maneira de maneira bacana, não não não não te sobrecarrega, né?
Sim, ajuda. Sim. Não, não sobrecarreg eu a nem nem a mim nem a ele, a gente consegue dividir bem, até porque é é uma casa pequena, eh, o os itens que a gente eu, hoje em dia, né, a e o eu não moro no Brasil, eu moro na Holanda, e o apa nosso apartamento, apesar de ser pequeno, ele tem algumas facilidades, como a máquina de lavar ro o louça, máquina de lavar roupa, essas modernidades que j já ajudam a gente a a a economizar tempo, né.
Ok. Certo. Tá, Ok. Claro. En e então, no final do dia no no final do dia, não, mas, assim, fazendo a matemática, quanto tempo você tem pra você? Quanto você tem quanto tempo você tem livre, tirando o trabalho e tirando a as coisas que você tem que fazer em casa, quanto quanto tempo do seu dia você teria livre pra você?
Hum.

É, então, assim, eh, entendo. É é verdade, assim, eh, as mídias sociais, elas realmente, elas roubam muito tempo. Mas a gente também precisa entender o que que é ser produtivo, o que que não é. Porque você falou: "Ver série", por exemplo. Série quando você vê uma série ou quando você vê um filme, por exemplo, é uma coisa passiva. Você tá vendo alguma coisa que tá chegando em você. Tudo bem, beleza. Mas não é não produtivo. É só um momento de criatividade. É um momento que você tá, eh, tendo cultura, indo e relaxamento. Então esse tempo de ócio não é um tempo improdutivo. Eh, então é importante você valorizar isso também. Assistir um filme é bacana. É necessário. É alguma coisa aqui que está te agregando. Já mídias sociais, telas, né, ver TikTok, dancinha, não sei o quê, aí, existe, aí, uma certa discussão se isso é realmente conteúdo pra que te entretém só ou se é um conteúdo produtivo. Aí eu deixo contigo pra você ve É, pra você ver se realmente
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. De relaxar também, né, às vezes. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. E É, eu acho que é só pra entreter. <chuckles> Não tem como, porque passam passam-se alguns minutos, m eh eh, nem eu nem lembro do de todo o conteúdo que eu acabei vendo no sentido de de serem muito rápidos, né, a que eh, vídeos muito curtos.
Exato, exatamente. Exato. É, e que, no geral, é a opinião do influencer. Você acaba se comparando com o corpo de outra pessoa, ou se uma pessoa é bonita ou feia e vo ou um julgamento moral. E acaba que realmente te traz mais coisas negativas do que coisas positivas. Eh, então, sim, se você conseguir diminuir se você conseguir diminuir um pouco a quantidade de mídias sociais na sua vida, vai ser legal. Eh, agora, filmes, séries, livro, isso tudo é legal. Música. Isso tudo é legal. Isso você pode continuar. A arte é sempre muito importante. E e é um tempo de criatividade. Não é só um tempo de de descanso. É um tempo importante pra você. Isso é bacana. Mídias sociais, realmente, a gente pode tirar um pouquinho, porque realmente não vai agregar muito no na sua vida. Eh, exercícios, importantíssimo também pra su pra pra o seu eu atual e para o seu eu futuro. Legal também colocar. Você você se sente melhor também. Porque você vai entender que foi produtivo o seu dia. Quando você que é o tradicional: “Hoje está pago”. E é verdade. Tipo, você fez o de hoje, entendeu? Você você con-contribuiu para o seu corpo. Isso é importante também. Eh, então, se você colocar certas
É. É verdade, concordo. Hum. Uhum. Sim, é importante. Exato. Uhum. Uhum. Entendo. Uhum. Sim. <chuckles> Exato. Eu entendo. Uhum. É, exato.
certas milestones, assim, sabe? Tipo: “Ó, hã, isso aqui eu tenho que fazer. E essa semana eu tenho que falar com os meus amigos e marcar um dia”. Dar uma forçadinha. E fazer essa matemática da de pra ver onde é que tá vazando e tal. Eh, eu acho que você vai conseguir, eh, em em um futuro bem próximo, manter certa coerência no seu dia a dia. E vai ser legal pra você.

Um um desejo que você tem, por exemplo, "eh, essa semana, um dia da semana, eu vou falar com os meus amigos e organizar uma saída, a gente vai em um bar, a gente vai tomar alguma coisa, vai conversar e tal, tal, tal". Eh, hum, tentar colocar porque certeza que seus amigos têm a mesma coisa, tá, vão ter os mesmos problemas. Também gostaria, também não tenho tempo, também n eh, tem tem sempre assim. Então, às vezes, fazer um grupo de de amigos no WhatsApp e falar: "Gente, vamos sair tal dia? Tem que ser tal dia, tá", e aí quem não puder ir não vai, quem puder ir vai e tal, e tentar manter isso, eh, como se fosse uma um um encontro semanal. Depois de certa idade, depois de muita coisa que a gente faz, é difícil mesmo, a a gente tem que ficar marcando tudo, né, a gente tem que colocar em uma agenda todas as coisas que a gente vai fazer, porque a gente não consegue fazer tudo. Então certeza que nenhum dos seus amigos vai achar isso ruim, sabe. <chuckles>
É, exato, e Uhum. Entendo. Uhum. É. É verdade. Exato. Não, não não acharão não, e foi e é interessante você ter ter me dado essa dica, porque é algo simples mesmo ter uma agenda e colocar, eh, uma agenda semanal e deixar j já esses objetivos, essas metas ali, eh, para um tempo determinado, para um dia determinado, e é algo que eu ainda não faço, então, eh, vou tentar incluir essas, eh eh, essas dicas, né, na na na minha agenda, e criar, na verdade, uma agenda para incluir, e uma coisa que eu percebo é que às vezes essas horas que eu também, eh, tenho, né, livres no no no meu dia, eh, elas não são bem utilizadas em muitos momentos por conta das telas, as redes sociais, ou então uma série, e quando e eu menos percebo
É. Uhum. Então. É, exato. Uhum. Ah, então, exato. Eh, aí, você já você já já conseguiu identificar que tem algum tipo de falha ali, você você já você mesmo já viu, entendeu.
eh, quando eu Exato só Então, só agora a gente conversando e analisando to todos esses pontos, eu comecei a a pensar, e realmente, tem alguns momentos dessas 4 e 5 horas que às vezes eu tenho livre por dia, quando eu menos imagino, eu já passei 2 no no no celular, eh, olhando o feed e n essas horas acabam não sendo produtivas, né.
Uhum. Exato, é.